Ừm. Ừm, tại vì cái hòn đảo này nó bé lắm, diện tích nó hình như đâu đó nó chỉ khoảng, ơ, ờ, nhỏ bằng nửa cái Phú Quốc thôi. Cho nên là để mà đi xuống được đó là mình ở Sài Gòn nha, là mình sẽ phải di chuyển bằng xe ô tô, đi xuống tới tỉnh Tiền Giang nè. Còn nếu mà ai mà ờ, ai mà không có phương tiện riêng á, thì có thể, ờ, đặt những cái chuyến xe như là xe giường nằm nè, xe dịch vụ để đi xuống đó cũng được. Xong thì mình ừm, s mình phải ở lại, mình phải ở lại một đêm ở Tiền Giang đó để sáng sớm mình phải đi bằng thuyền ca nô đi ra ngoài đảo. Ờ, nghe hấp dẫn hông?
Ờ, ừ. À! Ừm. Ừ. Rồi. Vậy hả? À. Tức là từ Sài Gòn, đúng hông? Bạn phải đi bằng, ừm, phương tiện cá nhân hoặc là bạn đi bằng phương tiện nào? Hoặc là bạn sẽ đi những cái phương tiện khác đi xuống tới Tiền Giang, đúng hông? Rồi từ Tiền Giang, bạn cũng phải sẽ ở phải ở đó 1 ngày. Rồi sau 1 ngày đó thì làm thế nào mà để đi ra đảo vậy bạn?
Ừm. Ừm. Ờ, thì có nghĩa là mình sẽ tự b book vé trước, là mình sẽ liên hệ với lại cái chỗ ca nô đó là, ờ, mình muốn đi từ Tiền Giang ra cái đảo Hòn Sơn này, khung giờ từ 6:00-8:00 sáng, hoặc là khung giờ trưa. Thì, ờ, hình như cái ca nô đó mình nhớ là chỉ có hai khung giờ đó thôi, ờ, giờ sáng sớm hoặc là giờ trưa. Ừ, mà mình thì mình lại muốn đi sớm để ra mình có thời gian để đi chơi này chơi kia á, thì mình đang chọn khung giờ sáng đó. Ờ.
À, vậy hả? Ừm. À. Ừm. À, là chỉ có hai khung giờ. Ừm. <laughs> Ồ! Vậy thì nếu mà mình đi khung giờ sáng á, thì mình tới cái đảo đó là mình có những cái cái cái trò chơi nào nó thú vị hoặc là có những cái địa điểm nào để mình tham quan vậy bạn?
Ừ, khi mà mình vừa tới nha, cái điểm ấn tượng nhất của mình về cái đảo này là trời ơi, nước của nó xanh màu ngọc bích luôn á bạn, mà cái cát của nó ừ, cái cát của nó là cát trắng. Trời ơi! Mình tưởng là mình đang mình tưởng mình đang ở nước ngoài luôn á, thật! Trời ơi!
Ừm. Ừm. Ủa, vậy hả? <laughs> À! Ôi, thật á? Ư, nhưng mà cho mình hỏi cho mình hỏi là, ừm, thường á nha, ở miền Tây á, thì người ta nói là, ừm, phù sa rất là nhiều luôn á, và cái biển của nó, nó cũng sẽ không có trong, màu của nó cũng sẽ hơi đục. Tuy nhiên rằng là bạn nói là một cái đảo nó nó nó rất là trong và xanh như vậy thì, ừm, cái cái quá trình di chuyển của nó có quá xa hông hay là nó cũng hơi hơi gần đất liền vậy bạn?
Nó